Jadi gini ya, aku tuh mau cerita gitu tentang situasi yang saat ini aku alami gitu dan juga mungkin minta saran ya dari kamu untuk, mmm, bisa gitu, aku kayak enggak terjebak lagi dalam siklus kebiasaan negatif nih. Jadi aku tuh, eee, punya kebiasaan negatif ya, ibaratnya itu suka menunda-nunda pekerjaan gitu lah ya. Awalnya mungkin, eee, dulu waktu sekolah waktu kuliah tuh aku bisa bilang paling rajin gitu lah misalnya kayak ada pekerjaan, ada tugas tuh aku, eee, suka gitu untuk ngerjain nyelesain langsung gitu. Nah tapi kayak, setelah bekerja cukup lama aku ngerasa kayak, "Ngapain sih cepat-cepat gitu ya untuk semua hal gitu." Terus akhirnya kayak, mmm, secara nggak sadar aku tuh bikin siklus kebiasaan negatif gitu. Jadi kalau misalnya, mmm, ha harus belajar atau harus kayak ngerjain tugas, aku kayak ngerasa, "Ah nanti dulu ah, gitu" kayak scrolling media sosial bentar, gitu kan. Apalagi, media sosial sekarang kan kayak emang sengaja diciptain biar penggunanya berlama-lama gitu kan, di media sosial gitu. Jadinya kayak, aku kayak lupa waktu gitu, terus kayak nggak sadar udah scrolling TikTok sendiri tuh 1 jam, gitu. Padahal, mmm, dari 1 jam itu tuh aku bisa, apa ya, melakukan sesuatu yang berguna lebih berguna gitu ya untuk diriku untuk masa depanku, gitu. Jadi, mmm, aku tuh pengen kayak, "Gimana sih caranya biar kayak nggak nunda-nunda lagi, gitu?" Karena, mmm, apa ya, aku juga bingung sih penyebabnya apa, tapi kayaknya banyak penyebabnya ya. Salah satu penyebabnya itu mungkin, mmm, karena, apa, tugasnya tuh berat gitu, jadi tugasnya berat terus aku kayak, "Aduh berat banget ya." Terus akhirnya, eee, di otak aku kayak nyari-nyari alasan gitu loh untuk kayak nunda, terus kayak, "Bentar lah istirahat dulu biar refreshing gitu." Jadi, eee, mungkin aku minta saran gimana sih caranya biar aku bisa memutus, eee, siklus kebiasaan negatif, gitu?
Baik. Mmm, gitu. Iya. Heeh. Iya iya, benar. Oke. Mhm. Oh, gitu. Hmm. Oke, baik baik baik, oke. Sebelumnya aku makasih banyak ya, kamu sudah mau bercerita tentang masalah kamu ini ke aku dan mau membuka perasaan kamu untuk menceritakannya kepa ke aku dan kita coba cari solusinya bersama ya. Tapi sebelum aku coba ngasih saran dan tips yang, eee, kemungkinan bisa bermanfaat untuk kamu, aku ingin klarifikasi beberapa hal nih. Eee, salah satunya ya itu tadi, eee, tadi kan kebiasaan negatif kamu ini yaitu scrolling sosial media ya. Ketika kamu merasa jenuh dan boring karena pekerjaan kamu yang berat, gitu kan? Eee, dan juga, eee, aku pengen tahu, ini sesering apa sih kamu lakukan dan biasanya ada ciri spesifik tertentu nggak atau pola tertentu nggak yang bikin kamu melakukan itu?
Oke. Iya. Bener. Mhm, mmm, ih kalau misalnya bilang sering sih, aku tuh kayak baru sadar mungkin 6 bulan terakhir gitu ya. Karena mungkin, eee, phase di kantorku 6 bulan terakhir itu lebih melambat gitu, terus, mmm, aku mikirnya kayak, "Ah ya udah," gitu. Nah, eee, biasanya nih aku kayak cepet-cepet, kayak gatel gitu kan, pengen nyelesain tugas gitu. Entah itu kayak tugas bersihin rumah, ataupun kayak tugas tadi di kantor, ataupun kayak tugas belajar gitu kan. Nah, tapi makin ke sini tuh, aku ngerasa kayak berat gitu loh, terus mikir kayak, mmm, "Kan, eee, bisa nanti," gitu. Nah misalnya ya, aku kayak bikin alarm gitu untuk kayak bangun pagi, terus jogging gitu ya. Nah, tapi kalau udah kayak giliran bangun pagi, alarmnya udah nyala, aku tuh kayak nunda kayak, "Eee, kayaknya bisa deh jogging-nya diganti besok pagi," gitu. Jadi kayak, entah kenapa, eee, itu tuh kebiasaan yang baru gitu, dan itu ada di semua lini yang nggak cuman kayak tugas berat aja. Kadang kayak untuk, mmm, kesehatan aku sendiri, aku kayak nunda-nunda kayak, "Kayaknya bisa besok," gitu. Jadi, mmm, aku mikir seakan-akan hari besok itu ada dan hari besok itu luang gitu. Jadinya, eee, aku sekarang itu mau senang-senang dulu gitu bawaannya. Maksudnya bukan senang-senang ya, lebih kayak menghibur diri aja gitu, mungkin karena kelelahan mental atau emosional gitu. Aku juga, eee, kurang paham gitu.
Iya. Oh. <chuckles> Hmm, mhm. Eee, paham. Oke. Aku sekarang makin ngerti nih, sama permasalahan kamu, dan aku jadi relate dan terhubung sama masalah kamu ini. Eee, permasalahan kamu ini cukup banyak di rel eee, apa ya, di, eee, cukup banyak dialami oleh orang lain. Karena memang di dunia digital seperti yang kamu, eee, katakan di awal tadi, ya emang dirancang supaya kayak, itu bikin orangnya ketagihan ya, dan itu juga berdampak ke kamu tadi salah satunya ya, cara kerja dibikin kayak sering menunda-nunda pekerjaan, entah itu tugas rumah atau tugas kantor. Dan aku paham itu memang perlu struggle, perlu apa ya, upaya yang besar banget untuk mengatasi rasa kemalasan dan rasa kayak, eee, suka menunda-nunda kayak gitu. Nah, jadi mungkin karena pace kantor kamu yang lambat, sehingga tugas-tugas pun jadi melambat, kayak gitu, itu juga bikin mempengaruhi ke eee, kebiasaan kamu ya, dalam sehari-hari, bahkan sampai kebawa ke rumah gitu ya. Karena di kantor jadi gabut, kamu nggak tahu mau ngapain, akhirnya ya scrolling dan membuat membentuk kebiasaan baru yang kayak scrolling itu ya, dan akhirnya bikin, mmm, apa, detoks, eee, jadi kayak, eee, ketagihan dengan media sosial yang eh dengan rebahan kamu bisa mendapatkan banyak hal gitu loh. Entah itu hal baru, terutama hal baru dan hiburan-hiburan baru gitu. Nah, ini memang a ag cukup rumit itu permasalahnya dan perlu upaya yang cukup besar untuk mengatasinya. Nah, eee, sebelumnya aku juga pengen tahu nih, eee, tadi kamu kan udah bilang itu 6 bulan yang lalu ya, mulai terjadi ya? Tapi aku pengen tahu suasana hati kamu itu kayak gimana, sewaktu kamu melakukan itu? Biasanya ada suasana hati yang memicunya nggak sih? Atau mungkin situasi tertentu yang memicu hal tersebut nggak?
Iya. Bener. Iya ya. Hmm, bener sih. Iya ya. Iya, kayaknya. Betul. Bener. Oke. Iya. Aha, hah. Ih, Kak, setelah aku pikir-pikir sih, dari pertanyaan kamu kayaknya iya ya, itu tuh ada ngefeknya gitu loh sama suasana hati aku, gitu. Jadi kayak bisa dibilang 6 bulan terakhir itu ada, eee, sesuatu gitu yang bikin aku kayak sedih, terus kayak ngerasa gagal banget gitu ya. Jadi aku mungkin, eee, ngefek gitu. Karena, dibilang kegagalan itu kan bikin orang itu lelah secara mental gitu ya, lelah secara emosional juga gitu. Jadi, mmm, secara nggak sadar, mungkin otak aku kayak nyuruh aku istirahat gitu ya dengan kayak menunda-nunda segalanya gitu, dengan istirahat dulu cari hiburan sebanyak-banyak mungkin gitu. Jadi, mmm, kayaknya emang pemicu utamanya tuh kesedihan, terus kayak jadinya, eee, apa ya, kalau mau ngapa-ngapain itu bawaannya berat kan? Karena beban emosional itu sebenarnya nggak di nggak bisa dipungkiri juga kan itu tuh ngefek ke, apa ya, semangat kita menjalani hari, motivasi menjalani hari gitu. Jadi, mmm, kayaknya bener sih, itu tuh berpengaruh sama suasana hati aku 6 bulan terakhir inilah ya.
Oh. Iya, heeh, betul. Mmm. Bener. Ah, gitu. Oke oke, sekarang aku jadi banyak ngerti nih. Ternyata ada pemicunya ya, yaitu suasana hati kamu terkait kesedihan ya. Entah itu situasi yang bikin kamu sedih 6 bulan terakhir ini, 6 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu itu tentang apa, mungkin?
Betul. Hmm, iya iya, jadi kayak aku tuh kayak pengen banget gitu kan sebenernya untuk dapetin beasiswa gitu, nah tapi kayak gagal nih dalam percobaan aku. Terus aku mikir kayak aduh kayak ngapain lagi ya, soalnya kan aku awalnya waktu daftar beasiswa itu udah, apa ya, bersemangat gitu lah ibaratnya kan untuk mendapatkan, gitu. Terus kalau waktu nggak dapet terus aku jadi bingung kan, aduh ngapain lagi ya, gitu. Jadi mungkin nah itu, eee, bikin aku kayak suka nunda-nunda, tugas-tugas aku yang, apa, kayak mungkin aku udah nggak ada feeling lagi gitu sama tugas-tugas yang aku jalanin selama ini, gitu. Terus kayak, mmm, kayaknya udah nggak relate nih sama tujuan aku, gitu. Jadi, mmm, apa ya, kayak untuk ngelakuin hal sesimpel joging aja berat banget gitu, mungkin karena nggak bisa dipungkiri ya, namanya kegagalan dan kesedihan itu, mmm, sangat-sangat berpengaruh gitu ternyata sama kesehatan aku.
Mhm. Oh, gitu. Oh pantes, iya. Mhm. Oke. Mmm, jadinya mentalnya ya kena, apa, jadi lelah secara mental tadi ya kamu bilang, eee, tapi aku jadi pingin tahu, balik lagi tadi ke perasaan kamu ya. Biasanya apa sih yang terjadi setelah kamu melakukan kebiasaan tadi itu yang kayak kebiasaan negatif-negatif tadi setelah kamu mengalami situasi yang menyedihkan tadi?
Iya, bener. M ya. Oke, mmm, kebiasaan negatifnya tuh, jadi kayak suka nunda-nunda, gitu lah ya. Mmm, kayak bersihin kamar, itu tuh dulu rajin banget, gitu lah, mungkin 2 hari sekali, gitu. Nah tapi kayak, sekarang kayak, nggak kayak berat banget gitu, untuk kayak bersihin kamar sendiri, gitu kan. Jadi, ng kayaknya ngefek banget sih, eee, suasana hati itu ya, sama penundaan ini semua. Soalnya aku bingung nih awal-awalnya, eee, dulu mungkin aku tuh bisa dibilang rajin gitu ya, untuk kayak, eee, siapin, cepet beres, cepet selesai, gitu. Tapi kayak makin ke sini kok, mmm, apa, muncul kebiasaan negatif ini, gitu. Dan kayaknya aku pingin memutus, gitu ya, ibaratnya, pulse negatif ini, gitu. Mungkin, eee, kamu punya saran nih, kira-kira gimana aku harus memutus e kebiasaan menunda-nunda ini, yang pastinya, eee, berdampak negatif gitu lah ya, untuk hidupku.
Heeh. Oh, ya. Heeh. Baik baik. Mhm mhm. Baik baik. Oke. Nah, ini menarik nih. Ternyata dari semua kebiasaan negatif tadi kamu, ternyata ada pemicunya. Yaitu tadi kegagalan kamu mendapatkan beasiswa itu, kan? Dan nyebab menyebabkan kamu lelah secara mental dan kesedihan yang berkepanjangan, gitu kan? Nah, ini harus diambil dari akarnya, yaitu tadi, yang bikin kamu sedih, gitu ya. Jadi, kalau bisa, kamu harus bisa mengatasi kesedihan kamu dulu, sehingga kamu bisa semangat lagi dalam menjalalani aktivitas sehari-hari, gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kamu mungkin bisa mencari dukungan dari orang lain ya. Orang-orang terdekat kamu misal, keluarga, ibu, eee, ayah, adik, kakak, atau saudara-saudara lain, atau mungkin sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu. Dan kamu ji bisa juga kayak me ngelakukan hobi-hobi kamu lagi, gitu, yang kamu suka. Entah olahraga seperti badminton atau, eee, mungkin yang kamu suka dulu lah. Kalau jogging mungkin mungkin hal baru buat kamu, atau mungkin sesuatu yang sebenarnya kamu nggak cuka ya. Cuman kayak pingin pola hidup sehat, gitu lho. Coba kamu olahraga yang bener-bener kamu suka dan kamu hobi sama itu. Jadi kamu carilah hal-hal yang m bisa bikin kamu senang, sih ya. Kamu agak bisa melupakan kesedihan kamu itu, yang tadi ya. Nah, terus kamu bisa juga kayak join, ikut ikut komunitas ya, komunitas yang terkait dengan keinginan kamu ini, yaitu beasiswa tadi kan? Jadi kamu ikut komunitas-komunitas yang bisa menginformasikan beasiswa-beasiswa. Karena seta beasiswa itu sebenarnya banyak ya, jenisnya ya. Jadi kalau misalnya kamu gagal satu beasiswa, kamu bisa coba yang lain, yang lain-lain. Jadi, kamu juga harus bisa refleksi dan, eee, evaluasi diri ya. Sebenernya nggak cuman ini aja kok. Mungkin, eee, Tuhan punya cara lain ya, ada rencana lain di balik ini. Mungkin nggak mau dengan bis nggak mu ini beasiswanya nih nanti nggak cocok buat aku, mungkin. Jadi, sebaik-baiknya kita sebagai manusia punya rencana, rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Jadi, mungkin beasiswa ini memang bukan rencana Tuhan untuk kamu, ada rencana yang lebih baik lagi daripada itu. Nah, kayak gitu sih mungkin.
Iya. Iya. Oke. Iya iya. Iya sih. Bener sih. Mmm, ya ya. Oke Oh, iya juga. Iya iya. Iya iya. Mhm, bener. Mhm, oke, paham sih. Jadi pertama-tama kayaknya, mmm, menurut saran kamu itu, aku harus mulai terbuka ya, atau cerita, gitu, ke orang-orang terdekat aku. Karena emang bener sih, selama ini tuh kayak aku memendam sendiri, gitu kan, terus aku kayak, ya udah, gitu, mmm, aku nggak mau ngerepotin orang lain dengan aku berusaha untuk menyelesaikan masalah aku sendiri, kan. Tapi, kayaknya tuh ternyata berdampak ya, membentuk kebiasaan negatif baru, yaitu suka menunda, gitu. Tapi kalau menurut dari saran kamu kayaknya kalau dengan cerita dengan orang-orang terdekat, kayaknya, mmm, setidak-tidaknya itu beban emosional tadi bisa terangkat ya. Terus, eee, malah, eee, hasilnya bagus, gitu. Aku kayak jadi nggak stres mungkin, nggak sedih lagi. Terus kayak, jadinya nggak nunda-nunda pekerjaan aku lagi, ya. Jadi mungkin, mmm, langkah pertama yang bisa dilakukan itu adalah dengan cerita ke orang-orang terdekat, gitu. Terus yang kedua mungkin aku, mmm, harus balik lagi ya, cari-cari hobi yang mungkin aku sukai, gitu, kayak tenis, gitu. Karena, mmm, bisa dibilang kayak beberapa bulan terakhir sih, udah nggak terlalu, apa ya, aktif gitu, di hobi tersebut. Jadi mungkin biar semangat lagi, biar enggak sedih lagi, kayaknya aku harus join, eee, teman-teman aku lagi ya, untuk main tenis itu. Oke, boleh boleh sih sarannya, mungkin aku akan coba ya, setelah ini. Makasih banyak ya, atas sarannya.
Heeh, betul. Heeh. Iya. Betul, setuju. Heeh. Oke, sama-sama.